ผมมีปัญหาตรงที่ว่า ผมเนี่ยนะครับ ยุ่งมาก ๆ เลยในแต่ละวันของผมเนี่ย ก็คือผมเนี่ยต้องมีการเทรดทองนะครับ ผม ก็ต้องมี การทำ Youtube ด้วย แล้วก็ผมเนี่ย ก็ต้องมี มีการที่อาจจะมาเขียนเว็บไซต์ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะไม่มีเวลาไปฟิตเนสเลยครับ แล้วพอไม่ไปฟิตเนสแล้วเนี่ย ผมก็จะมีร่างกายที่แบบ โอ้โห อ้วนขึ้นนะครับ ก็ร่างกายที่จะไม่ ไม่ค่อยดีเท่าไร นะครับ ดูเหมือนคนสุขภาพเสีย อะไรพวกนี้ แล้ว แล้วก็ผมเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักไง นะครับ แต่ก็ไม่มีโอะ ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเลย ก็คือวัน ๆ มัวแต่ นั่งหน้าจอนะครับ เฉื่อยไปวัน ๆ แล้วก็ทำเว็บไซต์ไปวัน ๆ แล้วก็ทำ Youtube ไปด้วยนะครับ ซึ่งแบบ โอ้โฮ แทบจะไม่มีเวลานะครับให้กับฟิตเนสเลย ซึ่งผมเนี่ยสมัคร membership ไปแล้วนะครับ ก็ราคาที่เรา ก็ค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะครับ membership เป็นหมื่นเลย เออ เพราะว่า ครับผม เพราะว่าเขามี เพราะ เพราะว่าเขามีแบบ ทุกอี ทุกอย่างครบครันหมดเลยนะครับ ไม่แบบ ไม่ว่าจะ เป็นแบบ โอ้ สระว่ายน้ำก็มี เอ่อ เซานาก็มีนะครับ คลาส มวยไทยก็มี อะไรพวกนี้ แต่ผมกลับไม่ได้เข้าเลย ไม่ได้ไปใช้เลยนะครับ อื้อฮือ ซึ่งเสียดายมาก ก็เลยอยากมาถามคุณว่า ผมควรที่จะทำยังไงดีครับ?
อือฮึ อืม อ๋อ อือฮึ อือฮึ ครับ อือ โอ้โฮ แพงมากเหมือนกันครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อืม ครับ ครับ จริง ๆ แล้วเนี่ย คืออยากจะให้คุณแบบว่า คือไม่ต้องโทษตัวเองนะครับ เรื่องแบบเนี้ย มันเป็นไปได้ทุกคนแหละครับ เพราะว่าคือบางทีคนเราเนี่ยครับ ก็อาจจะแบบว่าไม่มีกะจิตกะใจในการที่จะออกกำลังกายเนาะ เนื่องจากคุณเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาในการแบบว่า อ่า ทะ ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการศึกษา แล้วก็ลงทุนเนาะ ซึ่งอันเนี้ย คืออยากจะให้คุณลองแบ่งเวลานะครับ ในการที่แบบว่าหาเวลาว่างนะครับ คืออาจจะต้องตั้งเป้าหมายเนาะในแต่ละวันนะครับว่า อาจจะต้องใช้เวลาที่จะไปฟิตเนสสักวันละ 1 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงก็ได้ครับ ให้แบ่งเวลาตรงนี้มาไว้ เพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้มีเป้าหมาย แล้วก็เวลาที่แน่นอนเนาะ ซึ่งการมีเวลาที่แน่นอน ก็จะเสริมในเรื่องของกำลังใจของคุณด้วย ที่จะออกไปฟิตเนสเนี่ยนะครับ ซึ่งการที่ไปฟิตเนสเนี่ยนะครับ คือคุณสมัครไว้เรียบร้อยแล้ว ใช่ไหมครับ ทีเนี้ย ก็ในฟิตเนสเนี่ย คือก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าแบบบางทีเนี่ย ถ้าเกิดไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ ก็อาจจะร้อน อะไรอย่างเงี้ยนี่ ใช่ไหมครับ แต่ฟิตเนสเนี่ยเป็นห้องแอร์สบาย ๆ เนาะ แล้วก็แบบว่ามีอุปกรณ์ที่ครบครันเงี้ย แบบเนี้ยก็จะทำให้คุณเนี่ยนะครับเอาะ ไปออกกำลังกาย ได้ดีขึ้นนะครับ อาจจะต้องตั้งเป้า แล้วก็ทำให้สม่ำเสมอครับอันดับแรก อา พอจะเป็นไปได้ไหมครับ?
อืม ใช่ ครับ อือ ๆ ได้ครับ อา ใช่ครับผม ไงครับ อืม ๆ ครับผม โอเค เลยครับ อันนี้พอจะเป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวก็ต้อง อ่า หา ม หาเวลาไปแบบว่า อ่า ออกกำลังกาย เข้าฟิตเนสดูนะครับ แต่ว่า งานเทรดทองของผมเนี่ย คือการลงทุนทองของผม บางที มันทำให้ผมเครียดมาก เครียดจนแบบว่า โอเค อาจจะหยุดเทรด ใช่ไหมครับ ในวันนั้น แต่ว่าผมไม่ได้ไปฟิตเนสไง เพราะว่ามันเครียดไง แต่ว่าที่จริงผมก็ ในใจเนี่ยผม ก็อยากจะไปมาก คือแบบก็อยากไประบายออกนะครับ ระบายความแบบ แค้นที่จะเอาคืน อะไรพวกนี้เนี่ย อันนี้พอ ที่จะมีวิธีให้ตัวเองเนี่ย ไปฟิตเนสไหมครับ? ในเมื่อวันที่ โอเค วัน วันที่ผมขาดทุนเนี่ย ผมจะไม่เทรด แล้วจะมีเวลาว่างตรงนี้เนี่ยครับ
อือฮึ อืม ดีเลยครับ ก็อยากที่จะให้เอาแบบความแค้นนั่นน่ะนะครับ ไปยกน้ำหนักแทนก็ได้ครับ ซึ่งยิ่งแค้นมาก คุณก็ยกมาก ๆ ให้หนัก ๆ ไปเลยครับ เอาให้แบบว่า คือหมดแรงแขนไปเลย หรือว่าหมดแรงขาไปเลยครับ แบบเนี้ยคุณก็จะได้ทั้งสุขภาพด้วยนะครับ แล้วก็ได้ระบายอารมณ์กับความเครียดด้วยนะครับ แล้วในเรื่องของการ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย อาจจะไม่มีแรงจูงใจไปฟิตเนสเนี่ยนะครับ ก็อยากจะให้ลองหาเพื่อนดูเนาะ ซึ่งหาเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนในฟิตเนส หรือว่าเพื่อนในชีวิตประจำวันก็ได้ครับ ถ้าเกิดว่ามีเนี่ย ก็ลองชวนให้ไปสมัครที่เดียวกันเนาะ แล้วก็จะได้เป็นการ บ เป็นแรงจูงใจในการชวนกันไปออกกำลังกายอะเนาะ ซึ่งการที่คุณมีเพื่อนออกกำลังกายด้วยกันเนี่ย มันก็จะทำให้การออกกำลังกายของคุณเนี่ยไม่น่าเบื่อครับ แล้วก็มีคนที่จะคอยผลักดันให้คุณคอยยกน้ำหนักได้เยอะขึ้น หรือว่าอาจจะมีเพื่อนคอยที่จะมาแบบกระตุ้นหรือแข่งขันกันอย่างเงี้ย ในการที่จะ อ่า ลดน้ำหนักหรือทำสุขภาพให้ดีเนี่ย ซึ่งถ้ามีเพื่อนมันก็จะทำให้เราทำกิจกรรมได้โดยที่ไม่เหงา แล้วก็มีแรงจูงใจ บางทีเพื่อน เพื่อนท้อเนี่ย คุณก็ไปเป็นแรงขับเคลื่อนให้เพื่อน หรือคุณท้อ เพื่อนก็มาเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณเนี่ย ต่างคนต่างช่วยกันแบบเนี้ย ก็จะพากันไป สู่สุขภาพที่ดีได้ในอนาคตนะครับ อา
อืม อืม ครับผม อือ ๆ อืม ครับผม โอเคเลยครับ อือ ๆ โอเคเลยครับ อา อุ๊ย แบบนี้ก็ดีเลยนะครับ การหาเพื่อนที่ไปแบบว่า อ่า หาเวลาไปฟิตเนสด้วยกัน ก็อาจจะดีนะครับ เพราะเวลาผมเครียดเนี่ย ผมจะใช้เวลากับตัวเองเสียส่วนใหญ่ ถ้ามีเพื่อนเนี่ยอาจจะระบายกับเพื่อนได้ด้วย แล้วก็ระบายที่ฟิตเนสนะครับ พอมีอะไรพวกนี้เนี่ย เขา เขาก็สามารถที่จะช่วยได้นะ ก็ เป็นคนที่คอยที่จะรับฟัง แล้วก็สนับสนุนผมนะครับ อา แต่ว่าผมเนี่ยนะครับ ไม่ ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไร แต่ผมนะครับ อยากที่จะได้สาวในฟิตเนสเนี่ยมาช่วยผม อา มาช่วยผมระบายความเครียดตรงนี้เนี่ย แต่ผมไม่รู้จะเข้าหาเขายังไง? คือ คือแบบ คือเขาจะมีกลุ่มของผู้หญิงของเขานะครับ ซึ่งเขาจะปั่นจักรยานพวกนี้นะครับ เหมือนกับปั่นจักรยานไฟฟ้า แล้วผมเนี่ย ก็อยากจะไปทัก แล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยอะครับ พอพูด พูดคุยเนี่ย ผมรู้เลยว่า ผมจะผ่อนคลาย เพราะว่าผมนะครับ ก็ชอบคุยกับสาว ๆ เนี่ย อันนี้พอที่จะมีวิธีการไหมครับ?
ครับ หือ อือ ครับ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ครับ คือในการเข้าหาคนในฟิตเนสเนี่ยนะครับ เป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยครับ เพราะว่าในแต่ละฟิตเนสเนี่ย ก็จะมีแบบสภาพแวดล้อมเนาะ ที่แบบว่า คืออยู่ในนั้นแบบว่าใกล้ชิดกัน ใช่ไหมครับ การทำกิจกรรมเนี่ย ก็จะค่อนข้างที่จะแบบ คือเป็นที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนรวมเนาะ การที่เราอาจจะต้องแบบว่า อาจจะค่อย ๆ นะครับ ไปช่วยเหลือเขานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่บางทีเนี่ยนะครับ เขาอาจจะ Set up อุปกรณ์ไม่เป็น ใช่ไหมครับ หรือว่าการปรับในเรื่องของความหน่วงของความแรงของจักรยานเนี่ย อาจจะไม่ค่อยเป็น อย่างเงี้ย คุณก็อาจจะไปทำการบ้านมาสักหน่อยเนาะ ในเรื่องของการที่ศึกษาข้อมูลพวกนี้นะครับ ในเรื่องของการดูอุปกรณ์อะไรต่าง ๆ เนาะ แล้วก็พยายามอยู่ใกล้ ๆ แถวนั้นนะครับ คอยยกน้ำหนัก แล้วก็สังเกตท่าทีเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ให้คุณเสนอตัวเนี่ยนะครับ ไปช่วยในการตั้งค่าต่าง ๆ เนาะ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อะ สาว ๆ ก็จะปลาบปลื้มคุณอย่างแน่นอนครับ ที่คุณเนี่ยไปช่วยเขาได้ แล้วก็ค่อย ๆ เนี่ยนะครับ ตีสนิทไปเรื่อย ๆ ครับ แบบนี้เนี่ย ก็จะทำให้คุณเนี่ยได้ใกล้ชิดสาว ที่ฝันไว้ได้ดีเลยครับ
อืม อืม ครับผม อือ ๆ ได้ครับ อ๋อ อืม ครับผม ได้เลยครับ อุ๊ย ครับผม ได้เลยครับผม อันนี้คือผมก็มีการเตรียมตัวนะ แบบว่า ก็ดูอะ ก็ดูว่า เอ่อ การปั่นจักรยานไฟฟ้าเนี่ย การตั้งค่ามันเป็นยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวลองที่จะไปลองปรับดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองช่วยดูถ้า โอเค วันไหนสาว ๆ นะครับ เขาอยากจะ อ่า มีการที่ขอความช่วยเหลืออะไรตรงนี้นะครับ แต่ แต่ของผมเนี่ย อา ฟิต-ฟิตเนสของผมเนี่ย อ่า ผมเป็น Membership ใช่ไหมครับ เขาก็จะมี คลาส อะไรพวกนี้เนี่ย ซึ่งผมเนี่ยนะครับ ไม่มีเวลาให้กับ คลาส เลย คือมีเวลาให้กับการคาร์ดีโอ ก็คือการวิ่งลู่วิ่ง ใช่ไหมครับ?
อือฮึ
แต่ผมไม่มีเวลาให้กับ มวยไทยเลยครับ แบบ คลาส มวยไทย แต่ว่ามัน มันเป็นคละ มันเป็นแบบว่าสิทธิพิเศษไง ก็คือผมสมัคร Membership ไปแล้ว ผมควรที่จะใช้มันไง แล้ว แล้วทีนี้ อา ถ้าผมไม่ เกิดไม่ได้ใช้มันเนี่ย ผมควรที่จะลก อ ยกเลิก Membership หรือว่ายกเลิกแบบว่า ยังไงดี ลด แพลน หรือว่าลดการสั่งซื้อให้เป็นแบบว่าเป็น Membership ที่ถูกที่สุดเลยไหมครับ หรือยังไงเอ่ย?
อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่า คุณไม่ได้ออกบ่อยมากขนาดนั้น หรือว่าบาง อ่า กิจกรรมบางประเภทที่คุณไม่ใช้เนี่ย ก็ให้คุณลดแพ็กเกจลงก็ได้ครับ เพราะว่าส่วนที่ไม่จำเป็นเนี่ย ต่อให้คุณซื้อไปเนี่ย มันก็ไม่ได้ใช้ มันก็ไม่มีประโยชน์เนาะ ต่อให้ราคาถูกเนี่ย ถ้าคุณไม่ใช้เนี่ย มันก็ไม่คุ้มค่าครับ ก็อาจจะให้ลด หรือว่า ถ้าเกิดว่าเขามีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับ ไปเป็นอย่างอื่นเนี่ย ที่คุณใช้งานเนี่ย ก็อาจจะดีขึ้น อย่างเช่น เต้นแอโรบิกเนี่ยนะครับ การที่คุณเนี่ยเข้าไปเต้นแอโรบิกนะครับ คือคุณก็จะเจอแบบสาว ๆ อะไรที่เป็น อาจจะ เขาอาจจะมีหุ่นดี อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณได้ การที่คุณได้เต้นกับสาว ๆ ที่เขาหุ่นดี ๆ อย่างเงี้ย ก็อาจจะทำให้คุณเนี่ย มีกำลังใจในการเต้นด้วยนะครับ ซึ่งการที่เราเต้นกับคนหุ่นดี ๆ แล้วเราก็แบบว่าได้แบบ อ่า บางทีอาจจะทำกิจกรรมร่วมกันเนาะ อาจจะเต้นใกล้กัน อะไรอย่างเงี้ย มันก็ช่วยเสริมสร้างแรงใจเนาะในการออกกำลังกาย แล้วก็อาจจะทำให้คุณสนิทสนมเนี่ยนะครับ จนพัฒนาไปสู่ความมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันเนี่ย อาจจะเป็นเพื่อนกัน หรือคุณอาจจะมีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเนี่ย ก็จะเสริมสร้างแรงใจในการออกกำลังกายนะ หรือว่าเข้าฟิตเนสได้มากขึ้นเลยนะครับ
ใช่ ๆ อืม ครับผม อ อา ดีเลยครับ อืม อืม ครับผม อือ ๆ โอเคเลยครับ ใช่ ๆ ครับผม เพราะว่าผมลองมาคิดดูอีกทีนะครับ ก็คือประมาณว่า ผมเนี่ยจะสมัคร membership ที่เป็นแพ็กเกจราคาสูงที่สุด เพื่อที่จะได้สิทธิพิเศษตรงนั้นเนี่ย แต่ แต่ว่า โอเค พอคุณบอกถึงการที่ได้เข้าคลาสกับ แบบว่าเพื่อนที่มากขึ้นนะครับ เพราะว่าส่วนตัวเพื่อนผมน้อยไง อา พอ พอมีเพื่อนในคลาสมากขึ้น ก็จะทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะออกกำลังกายด้วย อะไรพวกนี้นะครับ ส่วนงานต่าง ๆ เนี่ย ผมอาจจะต้องลดลง ใช่ไหมครับ แล้วก็ โอเค มาโฟกัสกับการ อะ เข้าฟิตเนสหน่อยนะครับ
อือฮึ
ก็เดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับ แต่ผมติดปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือ ฟิตเนสผมเนี่ยอยู่ในห้าง แล้วห้างของผมเนี่ย มัน มันไกลมาก มันไกลจากตัวบ้านของผมนะครับ ประมาณแบบ เอ่อ 45 นาที แล้วทีนี้เนี่ยผมต้องจัดการยังไงบ้างอะครับ? เออ
อือ ครับ อือฮึ ครับ จริง ๆ แล้วฟิตเนสเนี่ย ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลเนี่ย ก็อาจจะลองย้ายฟิตเนสมาเป็นฟิตเนสใกล้ ๆ บ้านก็ได้ครับ ที่เดินทางง่าย ๆ ครับ หรือว่าคืออาจจะปรับการเดินทางเนี่ยนะครับ ในการแบบว่า เอ่อ อาจจะ ในการแบบอาจจะลดเวลาด้วยการแบบว่า เออ บางทีที่เราผ่านเนาะ เราค่อยเข้าเนี่ยนะครับ แล้วก็จัดตารางให้ดี ๆ ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วในส่วนของการ อ่า ย้ายฟิตเนส ก็จะเป็นผลดีมากกว่าเนาะ ในการที่หาฟิตเนสที่เดินทางใกล้ เพราะว่าถ้าเดินทางใกล้ เราก็จะอยากไปบ่อยขึ้น เพราะว่าระยะเวลาในการเดินทางเนี่ย มันอาจจะทำให้เราเนี่ยสะดวกสบาย แล้วก็ไปกลับได้ดีแบบเนี้ย ก็จะช่วยเสริมสร้างแรงใจได้นะครับ
อ๋อ อืม ใช่ครับผม อา ถูกต้องเลยครับ แล้วก็ โอ้โฮ เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลย ผมชอบมากนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปปรับใช้ดู สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมากเลยนะครับ ที่ให้คำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ
ครับผม ด้วยความยินดีครับ สวัสดีครับ